อะฮะ มันติดปัญหาอยู่ตรงไหนอะครับ?
อัน การเจรจากับลูกค้าอะ คือ เราอะสามารถบอกลูกค้าได้ว่า "อ้อ สักครู่นะคะ <chuckles> ขอไปปรึกษาหัวหน้า" ถูกไหม? ใด ๆ ก็ตามอะ เราสามารถโยนให้หัวหน้าได้
อะฮะ ครับ อ๋อ
แต่ถ้าเกิดว่าหัวหน้าบอกว่า "ฉันจะเอาอันนี้ ยังไงลูกค้าก็ต้องได้แบบนี้ ต้องได้ แพ็กเกจ แบบนี้นะ" เราต่อรองหัวหน้าไม่ได้
โอ้โฮ แล้วเราใช้ ป ประโยคเดิมไม่ได้เหรอครับ? ขอ ขออนุญาตไปปรึกษาลูกค้าก่อนนะครับหัวหน้า
ใช่ <chuckles> ก็ปรึกษาได้แล้วยังไงอะ? <laughs> ปรึกษาได้แต่ยอดคุณก็ต้องถึงไง?
มันก็ <laughs> อ๋อ อ๋อ โอเค เข้าใจ แล้ว <giggles>
ถูกไหม? ก็ต้อง ยอดก็ต้องถึงอยู่ดี แล้วยังไงปรึกษาลูกค้า ลูกค้าไม่เอาแล้วทำยังไงล่ะ? ลูกค้าไม่เอาอันนี้แล้ว แต่มันไม่ใช่ว่ากำหนด มากำหนดแนวทางนะ หัวหน้า หัวหน้าเขากำหนด KPI ถูกเปล่า? ลูกค้าอาจจะปรึกษาได้ว่า โอ้ ลูกค้าไม่ทำแบบนี้ แล้วเราต้องทำยังไง? ต้องขายอะไรเพิ่มอะจ๊ะให้ KPI ถึง?
อะฮะ อ๋อ <chuckles> แล้วผลลัพธ์อะครับ จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดอะครับ เท่าที่เรามา ไม่ว่าจะเลวร้ายหรือว่าแย่อะ เราอะเคยได้ลองเปลี่ยนงานอีกไหม? แล้วก็เอาผลลัพธ์จาก เหรอ? แล้วได้เอาผลลัพธ์จากแต่ละที่อะครับ มาปรับปรุงแก้ไขไหม?
อุ๊ย เราเปลี่ยนงานบ่อยอันนี้หมอบไป อา มันแบบ ไม่ <laughs>
เป็น ที่เราเปลี่ยนงาน เพราะ เราไม่ได้แก้ไขอะไรเลยใช่ไหม?
ไม่ใช่หรอก เรามองว่า คือสิ่งหนึ่งที่เราได้จากการทำงานหลาย ๆ ครั้ง เปลี่ยนงานหลาย ๆ ที่เนาะ คือเรามองว่า สมมุติอะไรที่มันสามารถใช้ก็ได้กับที่หนึ่งอะ มันอาจจะใช้ไม่ได้กับที่หนึ่ง
ครับผม